Aku lagi bingung banget nih Kak, mau cerita. Ah iya, jadi kan aku tuh suka banget ya, yang namanya masak gitu kan, tapi kadang-kadang tuh ya Kak, ada beberapa resep yang, eee, kalau misalnya aku baru pertama kali masak eee, nggak pertama kali sih ya, resep baru lah gitu yang, eee, belum familiar gitu kan, sama aku, biasanya, aku, eee, takut gitu Kak, takut gagal gitu kan, apalagi kadang, ka e apalagi ini kan resepnya juga, eee, biasanya kalau berhasil aku buat dijadikan jualan, gitu kan. Nah, eee, aku tuh takut, itu tuh gagal karena biasanya, eee, aku kan gini ya e contohnya aku bikin donat nih. Bikin donat untuk pertama kali itu gagal. Kemudian aku ingin mencoba lagi, gitu kan, takut gagal lagi. Karena kan harapan aku tuh donat tuh, eee, yang fluffy, yang white ring nah, di percobaan pertama tuh, gagal ya Kak. Nah untuk percobaan yang selanjutnya aku tuh, takut gagal lagi karena kan, eee, itu juga lumayan tidak, eee, murah ya Kak bahan-bahannya, gitu. Selain selain donat tuh ada juga tuh yang lain, kayak kue sus gitu kan, sama kayak donat, aku pernah nyobain sekali, ternyata gagal gitu kan, pas kedua kalinya aku mau nyoba lagi tuh ada kecemasan juga, takut gagal lagi gitu kan. Karena iya, karena kan bahan-bahannya juga nggak murah ya Kak, eee, lumayan, eee, mahal gitu Kak untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Nah, menurut Kakak gimana ya Kak biar aku tuh, menco berani lagi gitu Kak untuk mencoba resep baru ini, gitu kan, lebih percaya diri lagi, gitu.
Mhm, kenapa tuh? Oh, gitu. Iya. Iya, hmm, ngerti. Oh, begitu. Iya. Oke, mmm, sebelumnya aku, eee, paham ya atas situasi yang Kakak hadapi dan wajar sekali sih kalau rasa khawatir itu muncul Kak, apalagi kalo sebelumnya Kakak sudah beberapa kali mencoba dan hasilnya, eee, belum sesuai dengan ekspektasi Kakak nih. Eee, masak, terutama resep seperti donat atau kue memang sering membuat, eee, orang itu merasa takut salah gitu ya, karena kelihatannya detail kecil bisa mempengaruhi hasilnya. Aku paham banget sih perasaan yang Kakak alami. Nah, sebelum aku memberikan saran ya, eee, kira-kira, eee, boleh nggak aku nanya agar saran aku nih bisa lebih tepat nih untuk Kakak.
Betul. Iya. Boleh banget Kak, gimana Kak?
Mmm, saat Kakak memulai mencoba menggunakan resep baru atau memulai memasak lah, gitu kan, bagian mana sih yang paling membuat Kakak itu ngerasa cemas? Apakah bagian saat Kakak mengadon donatnya? Ataukah Kakak, eee, bagian saat mencampur, eee, resep-resepnya? Ataukah saat, eee, memasaknya ke oven seperti itu Kak?
Iya Kak, yang paling bikin aku cemas ya kalau misalnya dalam tahap donat, itu biasanya ke eee, biar pas nge menguleni menguleni donat ya Kak, itu kan harus, eee, elastis ya Kak, dan kadang-kadang itu, kalau misalnya si mixer-nya terlalu panas itu kan, eee, bikin adonannya gampang, eee, apa ya, proofing-nya jadi over ya, Kak. Nah kalau misalnya adonannya juga, eee, terlalu dingin, itu kadang, eee, keelastisannya tuh lama gitu, itu, ak e itu yang bikin aku bingung ya Kak tentang proofing-nya. Kemudian hasilnya juga Kak yang bikin aku, eee, cemas, gitu ya. Jadi, kadang-kadang, eee, si donat itu kayak menyerap minyak lah, nggak kayak donat-donat ya donat-donat premium zaman sekarang, gitu, Kak. Jadi, eee, takut banget kalau nggak ada white ring kemudian malah jadi menyerap minyak jadinya kan nanti kayak, eee, kayak apa itu, kayak a odading gitu Kak bentukannya, gitu.
Oh gitu. Oh gitu. Hmm paham, iya sih, dan, eee, itu Kakak sudah melakukannya beberapa kali tapi ma hasilnya masih belum sesuai ekspektasi Kakak ya?
Iya benar banget Kak, itu resep baru tapi aku, eee, mencoba beberapa kali dan masih belum bisa berhasil gitu, Kak.
Hmm. Hmm, iya sih aku paham sih Kak dengan situasinya memang mungkin saat menguleninya itu agak tricky Kak ya, karena, eee, mixer-nya itu harus pas dengan situasi, eee, adonannya seperti itu. Dan, sebelumnya aku mau apresiasi ke Kakak nih, walaupun Kakak sudah beberapa kali gagal, tapi Kakak masih mau nih mencoba dan terus berusaha membuat resep donatnya itu biar sesuai dengan ekspektasi Kakak. Nah, eee, aku mau nanya dag mau nanya lagi nih kira-kira ya, eee, apakah Kakak tuh lebih nyaman saat mengikuti resep persis, gitu, atau Kakak lebih senang nih untuk bereksperimen sesuai dengan maunya Kakak?
Betul banget. Oke, makasih, Kak. Iya. Kak, aku lebih senangnya mengikuti resep persis ya Kak, apalagi, eee, donat ini nggak bisa asal-asalan Kak, jadi, eee, donat itu nggak bisa misalnya nebak-nebak nih kayak, "Oh ini udah elastis." gitu kan, "Oh ini cara rounding-nya seperti ini." atau bereksperimen nambah, eee, apa namanya, nambah bahan lain, karena kan, memang, eee, se-tricky itu ya Kak. Bahkan kayak ragi itu tidak boleh bercampur dengan garam, nantinya bisa tidak aktif, jadi, eee, kalau misalnya untuk bereksperimen untuk, eee, di area dessert gitu ya, unt atau makanan seperti kue, itu aku lebih, eee, nyaman mengikuti resep persis ya Kak, daripada berekspe bereksperimen, karena potensi gagalnya tuh gede banget Kak kalau misalnya bereksperimen, gitu.
Iya. Hmm gitu Kak yah, nah, hmm, aku ada beberapa saran sih, eee, setelah aku mendengarkan, eee, keluh kesah Kakak, cerita Kakak terhadap beberapa kali kegagalan Kakak dalam, eee, membuat donat nih, agar Kakak tuh bisa lebih berani lagi untuk mencoba dan terus mencoba, agar hasilnya bisa sesuai ekspektasi Kakak nih, gitu. Mungkin ya, eee, yang bisa Kakak lakukan atau saran dari aku, bisa untuk mengubah nih Kak, mengubah cara memandang percobaan itu sendiri. Jadi setiap kali setiap kali Kakak mencoba resep baru, anggap itu sebagai, eee, sesi belajar, bukan sebagai kayak penilaian atas kemampuan Kakak tuh, bisa dengan memulai dari porsi kecil juga bisa membantu banget nih, eee, buat hati Kakak tuh terasa lebih ringan. Jadi saat resikonya terasa lebih kecil kan, keberanian tuh sering muncul dengan sendirinya. Eee, misalnya jadi Kakak bisa terus belajar tanpa beban ekspektasi yang terlalu berat tuh dimulai dengan, eee, bahan-bahan yang sedikit dulu dengan porsi kecil. Kira-kira, eee, Kakak melakukannya kemarin itu dengan porsi yang sudah banyak atau dengan porsi yang kecil nih Kak?
Oke, gimana Kak? Iya. Oh gimana maksudnya Kak? Ah iya iya. Ah iya benar. Oh iya benar sih. Wah iya Kak benar banget, aku kemarin, eee, karena mungkin, eee, asalnya terlalu percaya diri ya Kak, ah, aku melakukannya dengan porsi yang besar Kak, jadi waktu itu, eee, mulai dengan satu, langsung 1 kilogram terigu, gitu kan. Nah mungkin memang seharusnya dimulai dari porsi kecil dulu ya Kak, karena itu kan sebagai latihan dulu, dan mungkin kalau misalnya dalam porsi kecil, meskipun itu gagal mungkin itu tidak akan menimbulkan kerugian yang lebih banyak ya Kak, dan, eee, hasilnya bisa lebih, apa ya, lebih bagus gitu ya Kak, kalau misalnya dalam, eee, porsi kecil gitu ya Kak?
Hmm gitu. Oh. Benar. Benar Kak, jadi ketika memulai dengan porsi kecil, setidaknya perasaan Kakak itu tidak terlalu kalut dan takut gitu ya, takut dengan porsi yang sudah besar namun gagal gitu kan. Nah, mungkin saat proses memasak juga nih, eee, bisa eee, saran dari aku ya, Kakak bisa fokuskan perhatiannya nih pada langkah demi langkahnya. Jadi, eee, bukan pada hasil akhirnya, karena anggap aja Kakak dalam proses belajar gitu kan, dengan Kakak bisa menikmati adonan, tekstur, dan aromanya seringkali membuat pengalaman memasak tuh terasa lebih menyenangkan dan nggak tegang gitu jadinya, dan kalau suatu saat, hasilnya masih belum sesuai dengan ekspektasi si Kakak, itu enggak menghapus keberanian Kakak untuk terus mencoba. Justru, keberanian itulah yang pelan-pelan membangun kepercayaan diri Kakak, saat Kakak di dapur.
Iya, benar banget. Oh, gimana tuh? Iya. Oh, iya benar banget sih ya Kak, berarti, memang harus dinikmati ya Kak prosesnya, bukan cuman dari hasil, gitu kan. Ketika mungkin ketika kita menikmati prosesnya, menikmati setep setiap detailnya kita tau tuh Kak, kesalahan apa sih yang, eee, udah kita, eee, perbuat, gitu kan. Sehingga, eee, apa namanya, adonannya itu nggak bisa, eee, berhasil ya Kak. Kalau misalnya kita tau nih kesalahan apa, gitu kan, kalau misalnya, eee, kita berfokus pada proses ya.
Iya Kak. Benar Kak, jadi, e mungkin jangan lupa juga, e selain Kakak membangun kepercayaan diri dan keberanian lagi untuk mencoba resep baru, Kakak bisa tuh untuk sambil mengevaluasi dari bahan sebelumnya itu yang menyebabkan adonan Kakak itu, belum sesuai dengan ekspektasi Kakak. Jadi Kakak bisa menilai sendiri kan, eee, kemarin itu apa yang kelebihan, apakah kelebihan raginya atau kelebihan bahan bahannya yang, eee, les secara spesifik Kakak tahu sendiri, nah mungkin Kakak bisa takar tuh atau kurangi, atau mungkin tambah tambahin lagi seperti itu. Kira kira, eee, Kakak sudah pernah belum untuk mengevaluasi bahan-bahan dari sebelumnya yang belum sesuai dengan ekspektasi Kakak?
Ah iya deh. Wah belum sih Kak, jadi selama ini tuh aku mungkin fokusnya bukan ke bahan ya, tapi ke teknik. Tapi, mungkin bahan juga bisa berpengaruh ya Kak, e ke kegagalan-kegagalan aku selama ini. Mungkin nanti aku akan lihat lagi deh Kak, e mungkin aku bisa ganti ya Kak merek raginya, gitu kan, bisa, eee, pakai percobaan ganti ragi. Tapi Kak kalau misalnya, eee, aku gitu ya, eee, ngambil kursus gitu kan kursus, eee, bikin kue tadi ya donat itu memungkinkan ya Kak untuk mengurangi kecemasan aku, gitu Kak?
Wah itu, eee, ide yang baik sih Kak, untuk melakukan, eee, les gitu ya, seperti kursus tambahan memasak membuat donat, itu juga bisa menambah nih kepercayaan diri Kakak, ketika Kakak, eee, mendapatkan ilmu baru dan Kakak praktekkan. Jadi setidaknya Kakak mempunyai dasar yang kuat nih, bahwa dari kursus tadi, bahan-bahan dan teknik yang baru itu bisa Kakak terapkan, sehingga, keberanian itu akan terus muncul nih di dalam diri Kakak, untuk mengikuti hasil dari, eee, les kursus Kakak tadi. Itu boleh banget tuh Kak untuk dicoba.
Ah, iya benar banget sih ya Kak, mungkin nanti aku akan coba ya Kak, mengak mengevaluasi resep, eee, bahan-bahannya gitu kan, aku akan coba ganti mungkin tepung dan raginya dan, mungkin kedepannya aku memikirkan untuk, eee, mengikuti kursus masak itu ya Kak, kursus untuk membuat donat. Wah makasih banget ya Kak, aku ngerasa, eee, lebih semangat lagi nih udah ngobrol sama Kakak gitu kan, aku jadi semangat untuk, eee, mencoba resep baru dan semangat untuk, eee, memasak donat lagi. Makasih ya Kak.
Iya. Sama-sama Kak, aku turut senang ya Kak, Kakak sekarang udah jadi lebih lega dan lebih semangat lagi, dan tentunya Kakak sekarang sudah mulai berani lagi untuk terus mencoba membuat resep baru, membuat donat agar sesuai ekspektasi Kakak. Dan mudah-mudahan berhasil ya Kak membuat donatnya.
Oke, amin Kak. Sampai jumpa.